Ah, oo. Minsan nangyayari talaga 'yan, biglaang may bibisita at unang-una, <gasps> pinapangunahan ko yung bisita ko, "Naku, hindi ako nakapaghanda, pasensya na." <gasps> At yun nga, minsan nakilala na rin nila ako na ganun, 'di ba? <gasps> At
Mm. <laughs> <gasps> Oo. Oo. Gamit na gamit yung, ano na yun, ano yung words na yun, "Uy, hindi ako nakapag-ready", 'di ba?
Kaya nga, totoo. <gasps> Siyempre unang-una diyan yung sala, 'di ba, kailangan medyo, <gasps> "O sige, maupo ka dito. Dito ka nalang umupo." Kumbaga, siyempre paghahandaan mo kung tala saan pa rin talaga siya magiging komportable umupo, 'di ba? <gasps> At, <gasps> "O sige, kukuhanan nalang kita ng maiinom. Ano bang gusto mo? Meron akong juice dyan, meron akong tubig." Kumbaga ready naman tayo dun, 'di ba? <laughs> Ah. <laughs>
Malinis. Maayos. Oo. Mm. Oo. Wow. Oo. <gasps> Ay, matanong ko lang 'no? <gasps> Ah, ano ba yung madalas mong ah, nililinis kung sakaling may paghahanda ka pang ginagawa, kapag ka <gasps> ah, may paparating kang bisita, ah, <gasps> sala ba, <gasps> banyo, kusina, ano ba yung alam mo yung pinakanililinis mo para pres mas presentable?
Naku, oo, importante 'yan. Yan nga, sa natanong mong 'yan, kapagka may alam akong bibisita, <gasps> so, pinaghahandaan ko talaga diyan yung sala at yung banyo. <gasps> Siyempre 'yan yung usually na pi nakikita at pinupuntahan.
Oo. Tama. Oo nga, 'no? Ginaga Oo. Tama. Totoo. So, parang ah, ikaw ah <gasps> ah, siyempre minsan mahirap naman talaga, <gasps> ah, tayo may mga pagkakataon na <gasps> hindi talaga malinis, or hindi naman ah, ganun kaayos yung banyo natin, kasi minsan may mga nakasabit na sinampay, <gasps> 'di ba may mga gano'n? 'Di ba parang i tama ka nga naman na talagang dapat unahin <gasps> ah, lalo na itong sala at banyo, kasi ito ay madalas puntahan <gasps> ah, ng mga bisita. Ikaw ba, kapag may mga bisita ka ba, <gasps> ah eh, ah, alam mo yun, mas nag-aalok ka ng ma maiinom, makakain, o o dun lang 'ka mo talaga kayo sa tsikahan po mo ano moment?
Mm. Kaya nga. Mm.

Alam mo, tayong mga Pilipino kahit na may madal ah, biglaang bisita or pinaghandaang bisita, pagkain talaga, eh, di ba? <gasps> Habang kumakain, may kwento yan, di ba? Siyempre kaya nga tayo binisita, kasi siyempre update update yan, chika chika, <gasps> di ba? Kumbaga, talagang paghahandaan mo talaga yung pagkain, inumin, <gasps> at kwento.
Oo. Oo, oo. <laughs> Oo. Hmm okey, tama tama, oo. So, ikaw ba pagka may mga bisita ka ba ay hindi, depende ba 'to sa mga bisita mo? Halimbawa, kung, ah, malapit mo lang naman na kaibigan or, ah, kapitbahay mo lang or kamag-anak, iba ba yung, ah, pag-tri yung treatment na tinatawag sa mga ganito, ah, compare do'n sa halimbawa, ah, ka workmates mo or yung mga alam mo yun? Ah boss mo or ah
Naku, hindi na rin, eh. Hindi ko na din nakikita yung pagkakaiba. Kumbaga, halos pareho din naman yung pinapakain ko sa kanila. Halos siguro kung may chikahan naman din, nando'n din talaga, siyempre. Kahit naman yung mga kasama ko sa trabaho 'pag may chikahan, siyempre update lang din sa bahay, <gasps> o yung mga dekorasyon mo sa bahay, mga napag nagawa mong <gasps> mga ano ba, nagawa mo do'n sa garden, anong nangyari na do'n sa mga halaman mo? Ano ba <gasps> yung bagong, ah, picture frame na nilagay mo, yung mga ganun nariyang din eh. Pare-pareho lang din naman yung mga nagiging, <gasps> ah, chikahan or kwentuhan, at mga pagkain na <gasps> si hinahanda eh. <laughs>
parang ganun. Oo. Oo. Hmm <clears throat> Oo. Hmm. Hmm. Ah. Oo. Mm, tama. Eh, parang, eh, ah, same na lang din pati pagtrato. <gasps> Eh, halimbawa, di ba sabi mo nga, ah ah, biglaan, or ah, may talagang madaliang bibisita sayo. <gasps> Ikaw ba, ah ah, gaano ba katagal o gaano mo kabilis talagang nalilinis, or naayos yung bahay mo? Di lalo na kung, ah, maikli maiksi lang yung timeframe nung, ah, ah, oras para makabisita kaagad sila sa inyo?
Naku actually, to sa totoo lang, pagka talagang mabilisan, at, <gasps> ah, ayan na talaga, alam mo yung mga ibang gamit. Halimbawa, yung nando'n sa labas na hindi ko din talaga maayos, <gasps> at iniiwan ko na lang na alam mo yun? Na konti lang yung gamit sa labas. So, <chuckles> mayro'n akong extrang room. <gasps> So, yung mga yung mga hindi kailangan dun sa sala, ihahagis ko na lang do'n sa extrang room na yun. Kasi wala naman, 'di naman sila papasok do'n eh, 'di naman sila titingin do'n eh. Or ilalagay ko sa mga kahon oo, ilalagay ko sa kahon. Kumbaga, para suksok suksok suksok, tapos hagis do'n, sa kwarto. Oo.
Mm. <chuckles> Oo. Do'n tinatapon mo na do'n. Babato mo na, oo. <laughs> Totoo, yun ang pinaka-life-hacks mo. Ah. <laughs> <gasps> Galing 'no, iit may may mga sabagay na parang feeling ko, halos lahat naman ginagawa yun, eh, 'no. Yung parang <gasps> oh, madalian kasing linis eh. So, yung mga <gasps> ah, nakikita mong na parang, ah, magulo, minsan binabato mo na lang talaga do'n sa mga bakanteng ano eh, di ba? Ikaw ba may nakakatuwang ka ba or nakakatulong ka maglinis kapagka may biglaang bisita kayo?
Mm.

Hmm, eh kapagka may mga bumibisita sa inyo, ano naman madalas na usual na activity niyo, nagvi-videoke ba kayo, kumakain lang, chikahan?
Naku, sa ngayon, sa panahon ngayon. Kwentuhan lang talaga eh, kwentuhan at kainan.
Oo. Parang
Oo. Kumbaga, yung panonood, kasi alam mo naman ngayon, lahat naman nanonood na sa ano, sa sa telepono, sa cellphone, sa social media, eh. Kaya, hindi na rin talaga alam mo yung manonood ng TV, tsa naka kasi napapanood na, eh. Oo, totoo, update-update, chika-chika.
Hindi na masyado. Oo, totoo. Totoo, s So, more on catching up nalang. <laughs> So, itong mga ito buti nalang talaga, ah, palagi kang handa lalo na kapagka may biglaang bibisita sa'yo, 'no? Parang, ah, sabi nga nila girl scout eh, di ba? Parang ganun. Oo. So, ikaw ba
<laughs> Alam mo ganyan kasi tayong mga Pilipino, di ba? Ako nakagawian na din namin 'yan kahit ng mga bata pa ako eh, ganyan din talaga eh. Minsan biglaang may mga bisita, at alam ko din ku kung paano yung paghahanda ng mga magulang ko, kapagka alam nilang may mga bisita, eh. Katulad ng pagka mga piyesta, di ba, grabeng paghahanda nung mga panahon na 'yun. <laughs>
Laging handa. Oo, totoo. Oo, totoo. So, parang sa kanila ka rin pala namulat or natuto sa mga ganitong, ah, ba bagay-bagay.
Oo, oo. Kumbaga, namulat talaga ako, na-expose ako sa mga ganyan. Yung sa mga family-family friend, or yung sa mga, ah, pamilya ng nanay ko na mga taga-ibang lugar. At bigla minsan biglaan din talaga, eh, isang isang jeep pupunta, alam imaginin mo 'yun, mga gano'ng pagkakataon ng mga panahon na 'yun. <laughs> Oo, oo.
Hmm. Mm. <laughs> Ang lala nung isang jeep, 'no? Parang parang i parang iiwanan yung bahay niyo na parang parang nilindol, 'no?
<laughs> <chuckles> Totoo, 'yun. <laughs>
Parang alla. Oh, tot grabe 'no, parang pero alam mo masaya din na ma laging may bisita o may mga bumibisita rin naman talaga. <gasps> Alam mo maraming salamat sa ano, sa masayang kuwentuhan na meron tayo ngayon.
Oo-oo.